जी, तो बात कुछ ऐसी है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को अपने लोगों को जीत नहीं पा रहा हूँ। जो मेरे सहकर्मी हैं, उन पे कहीं न कहीं मेरे को अपने अंदर ऐसा लगता है कि मैं उन क अपनी भावनाएँ उनके आगे प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं न कहीं। जो मेरा भरोसा है, उनको लेके या जो उनका भरोसा है, मेरे को लेके, वो कहीं न कहीं गिरता जा रहा है स्तर में और सिर्फ़ सहकर्मियों का नहीं, एक निवेशकों का भी, जो कि मेरी कंपनी में इन एक इन्वेस्टर्स भी हैं और अच्छे पैसे भी देते हैं। तो मेरे को कहीं न कहीं उस चीज़ का डर है कि मैं कैसे मतलब उन लोगों को जीतूँ? किस तरीके से मैं आप उनका भरोसा वापिस जीत सकता हूँ? कैसे मैं उनका समर्थन बना सकता हूँ कि वो वापिस मेरे पे वही चीज़, वही विश्वास दुबारा से कर पाएँ, जो उन्होंने कभी पहले मेरे पे किया था? क्योंकि मैंने काम आज भी वही कर रहा हूँ, जो पहले करता था। वही उसी स्तर में हूँ, कोई परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो सहकर्मी हैं, वो मेरे साथ अब वो व्यवहार नहीं रखते हैं, जो पहले रखते थे और कहीं न कहीं वो थोड़ा मुझसे दूर रहते हैं। अ, निवेशकों को भी कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जो मैंने अपनी बात रखी थी उनके आगे, एक प्रोजेक्ट को लेके, उसमें उनका कहीं न कहीं एक मतभेद आ रहा है, लेके कि क्या मैं उस मेरी जो कंपनी है या मेरे साथ के सहकर्मी हैं, क्या उसको वो पूरा कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, या हम उस काबिल हैं भी या नहीं हैं? तो वो एक बहुत दिक्कत का विषय बना है कि जो पहले निवेशक पहले उन चीज़ों को हामी भर देते थे, मेरे होते हुए, जब मेरे मैनेजर और मैं जाते थे, बात करते थे और आज वो उसी पे शक आशंका जता रहे हैं।
हुँ। हुँ। तो मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाया और मैं बहुत आपको जो है, इसपे जो है, मैं सलाह देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जो है, मैं कुछ एक सवाल जो है, आपसे जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो मकसद है, वो क्या है? आप किसे मनाना चाहते हैं? अपने सहकर्मी को मनाना चाहते हैं या फिर अपने निवेशकों को मनाना चाहते हैं? आप किसे मनाना चाहते हैं?
जी। जी। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं मेरा मकसद दोनों को ही मनाना है, लेकिन अगर मैं सबसे पहले बोलूँ कि मेरे को किसको मनाना है, तो वो मेरे सहकर्मी हैं। क्योंकि उनसे ही मेरा काम है, उन्हीं के साथ मेरे को काम करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब उनका साथ रहेगा, तो ही हमारी जो काम है, जो कार्यशीलता है, वो पूर्ण हो पाएगी और एक अच्छी तरीके से जो हमें अ, काम देना है हमारे निवेशकों को, वो हम दे पाएँगे और शायद उसके बा बावजूद, वो शायद अपनी आशंका जता सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब हमारे सहकर्मियों का मेरे साथ साथ होगा मेरे सहकर्मियों का, तो उससे जो भरोसा मिलेगा, तो मैं उनके आगे और डट के अपनी बातों को रख पाऊँगा, जो भरोसे के साथ मैं बात रख पाऊँगा, शायद तब मैं उन निवेशों को जीत पाऊँगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले मेरे को सहकर्मियों को ही मनाना है, क्योंकि उनका साथ बहुत ज़रूरी है, काम के प्रति लेके भी, और जब कोई बात साझा करनी होती है, कहीं न कहीं वही साथ में खड़े रहने वाले लोग हैं, ना कि कोई मेरे निवेशक आएँगे, मेरी कंपनी में जो निवेश करते हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझते हैं। और तो मेरे को अपने सहकर्मियों को बहुत तरीके से बहुत अगर मैं सोचूँ और समझूँ, तो मेरे को उनको ही पहले मनाना है।
जी। जी। आपने बहुत सही कहा और आपने भयो बहुत सही चुनाव किया है। लेकिन एक और सवाल है, जो मेरे मन में अभी उठ रहा है। वो ये है कि अब तक जो है आपने भरोसा बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं? और क्या-क्या आपने कोशिशें की है ताकि जो है आपका भरोसा सब लोगों पर बना रहे?
जी। जी। तो मैं आपको बताऊँ कि भरोसा बनाने के लिए मैंने काफ़ी तरकीबें अपनाई है अपनी ओर से और मैं आज भी अपनाता आ रहा हूँ कि मैं उनका भरोसा जीत सकूँ। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कब वो भरोसा टूटा है, किन बातों से टूटा है तो मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं सुधार पाऊँगा जो चीज़ उनको बुरी लगी है या जो चीज़ उनको नुकसान पहुँचा है, किसी तरह आघात किया है। तो मैं अपनी तौर पे जो मैं कोशिश करता हूँ मैं हमेशा इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि कभी भी उनको मेरे से काम होता है तो मैं हमेशा उनके लिए मौजूद हो रहता हूँ। मौजूद इन इस तरीके से कि जब भी वो मेरे को, हमारी कंपनी की जो कम्युनिकेशन लाइन है उसके थ्रू मेरे को कनेक्ट करते हैं और मुझसे कुछ काम में मदद माँगते हैं तो मैं उसमें उनकी बहुत मदद करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। और अगर नहीं भी कर सकता हूँ तो सलाह वो देता हूँ जो उनके काम आए। जैसे किससे वो बात कर सकते हैं उसके उसके लिए या किसके पास जा सकते हैं या उसमें और क्या हम अपने तौर से कुछ मदद ले सकते हैं। वो मैं करता हूँ। और मैं इ अपने स्तर से और ऊपर जाता हूँ कि मैं कैसे उन लोगों तक पहुँच सकूँ जिससे उनकी मदद हो सके। तो मैं इस तरीके से भी उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा भी मैं अपनी बातें जो करता हूँ जो उनसे करता हूँ या जो वो मुझसे करते हैं वो मैं किसी से साझा नहीं करता। और मैं भी चाहता हूँ कि जो मैं उनको अपनी बातें बता रहा हूँ भरोसे के साथ ये चीज़ें कर रहा हूँ वो भी शायद उसको किसी और के साथ साझा न करे। क्योंकि वो एक आप बात सिर्फ़ कुछ ही चंद लोगों को बताते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में आप पसंद करते है कि वो चीज़ें रहे। तो वो चीज़ें ही जब वो मेरे साथ करते है या जब वो अपनी बातें बना बताते हैं तो मैं उसको अपने तक ही रखता हूँ ना कि किसी और के बीच में जाके रखता हूँ। और जब उनको भावनात्मक रूप से जैसे कभी उनके कुछ दिक्कतें हैं जहाँ पे वो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रही है कुछ होता है तो तब भी मैं उनके लिए मौजूद रहता हूँ। जिससे सिर्फ़ भरोसे के नाते नहीं लेकिन कहीं न कहीं एक सहकर्मी के नाते कि अगर आपको कुछ तकलीफ़ है तो मैं आपके लिए हूँ। काम के प्रति भी हूँ या आपको अगर वैसे ज़रूरत है जहाँ पे मैं आपको किसी तरह मदद कर सकता हूँ। तो मैं उस प्रति भी उनके लिए हमेशा तत् पे तैयार रहता हूँ कि मैं अगर मदद कर सकूँ तो।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी आप बहुत अच्छा करते हैं और लेकिन मेरा 1 और सवाल है आपसे। क्या जो है आप अ, क्या समय-समय या फ़िर नियमित रूप से जो है अपनी टीम से या फ़िर आपके जो निवेशक हैं जिनके बारे में आपने बताया, क्या उन सबसे जो है आप नियमित रूप से संवाद करते हैं? क्या आप बातचीत रखते हैं? क्या बीच-बीच में जो है आप लगातार उनसे जो है अ, संबंध बनाए रखते हैं अपनी बातचीत के ज़रिए? क्या आप ऐसा करते हैं?
जी बिल्कुल समय-समय पे मैं अपनी बातचीत अपनी ओर से जितना हो सकता है अपने सहकर्मियों के साथ बनाए रखता हूँ और मतलब बोलते हैं कि निवेशकों से भी बनाए रखता हूँ जब भी उनकी कोई दिक़्क़त होती है या उनको कुछ अलग करवाना होता है अपने कार्यशील में तो वो भी हम मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ जब भी वो अपनी बात को रखते हैं और उसको समझता हूँ और उसको करवाता भी हूँ। <smacks lips> बात रही मेरे सहकर्मियों की तो उनकी भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो मेरे से बात करें चीज़ों को लेके या कुछ दिक्क़तें आ रही हैं और मैं उनके लिए तैयार रहूँ जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं उनसे भी अ, बार-बार मतलब दिन में 1 से 2 बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को लेके और जब कनेक्ट करता हूँ तो कहीं न कहीं वो इस तरीके से अपने आपको दिखाते हैं कि वो कहीं न कहीं किसी काम को लेके काफ़ी व्यस्त हैं और व्यस्त के साथ-साथ वो कभी-कभार तो मेरे उन चीज़ों के पिंग भी नहीं देखते जब जहाँ पे मेरे को उनकी मदद चाहिए होती है या मैं उनसे 1 अगर बोला जाए तो 1 मदद के कारण मैं उनको पिंग कर रहा हूँ और वो उसको इस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं और बाद में इस तरीके से बोलते हैं कि हमें अपने काम में ही इतनी फ़ुर्सत नहीं थी कि हम आपकी चीज़ों को देख पाएँ। तो वो मेरे को एक लगता है कि वो भरोसा ही है जिसकी वजह से वो मेरे एक काम को लेकर या मेरी चीज़ों को लेके वो मेरे को वो भरोसा नहीं दे पाते हैं कि मैं उनकी मदद ले सकूँ या कुछ है। और जब वो मेरे को मे जैसे मैंने बताया किसी तरह वो मेरे से अगर कनेक्ट होते हैं तो मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत् तैयार हूँ। तो वो एक मेरे को हमेशा लगता है कि वो एक जो बीच में दिक्क़तें आ रही हैं जो 1
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी।
कहीं न कहीं एक गैप बना हुआ है उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ।
हुँ। मैं आपकी बातों को अब और भी गहराई से समझ पा रहा हूँ। आप मुझे एक बात और बताइए कि ये जो आपकी कंपनी, जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें आपके अ, सहकर्मी हैं और या फिर जो आपके जो निवेशक जिस पे जो हैं, वो अ, निवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या ये कंपनी जो है, वो किसी चरण में है या फिर कंपनी की अभी-अभी शुरुआत हुई है? या फिर शुरुआत किए हुए काफ़ी समय हो चुका है या फिर अभी 1-2 साल ही हुए हैं? कितना समय हो गया है या किस चरण में है?
जी। तो मैं बताना चाहूँगा, इस कंपनी को काफ़ी समय हो चुका है, खुले हुए और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर चलन की बात की, तो ये कहीं न कहीं एक विकास की ओर आगे बढ़ रही है, जहाँ पे एआई का काफ़ी मतदान होने वाला है औ एआई को अपनी ज़िंदगी में और अपने काम के प्रति हमें चलन में लाना होगा, तो उस चीज़ को लेके कंपनी में काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं और इसके चलते काफ़ी मतलब हड़कंप भी मची हुई है कि कितने लोग कंपनी में रहेंगे, जो एआई के साथ चल पाएँगे और जो एआई के साथ नहीं चलेंगे, उनको निकाला भी जाएगा। तो एक उसका भी कहीं न कहीं एक विकास की ओर से अगर मैं बोलूँ, तो काफ़ी अच्छा चरण चल रहा है। लेकिन एक कहीं न कहीं लोगों के बीच में डर भी है कि वो निकाले जा सकते हैं और कहाँ से फिर वो कहाँ जाएँगे और कैसे जाएँगे। तो उनमें एक बहुत डर का माहौल भी बना हुआ है।
जी, बिल्कुल। मैं आपकी अच्छी बा बात को जो है बहुत अच्छी तरह समझ पाया। आप जो है आप एक काम करें, आप जो है बात को जो है अ, साफ़-साफ़ जो है उन्हें सीधा-सीधा उसके बात को कहें। और जो है समय-समय अनुसार जो है नियमित रूप से जो है अपने संवादों पे अपने विचारों पर जो है थोड़ा-सा अपने पहलू पे जो आप सोच रहे हैं, उस पे ज़ोर देके उसको समझाने की कोशिश करें। जो बात छोटे-छोटे हैं, जो आपके जो भरोसेमंद कदम हैं, जो आपके जो नतीजे वो आप दिखाना चाहते हैं उन्हें, आप बताना चाहते हैं कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने जगह सही हूँ। आप जो है ये बात आप तभी कर पाएँगे जब अपनी बातों को आप साफ़-साफ़ जो है उनको कहेंगे। आप जो है समय-समय अनुसार जो है आप उसको हर बात पे जो है आपकी जो भी आपका जो थॉट है, आप जो सोच रहे हैं अपने दिमाग में, उसे समय-समय पर जो है स अपनी बातों को ज़ोर दीजिए, अपनी बातों को उन तक पहुँचाइए। क्योंकि जो है आवाज़ जब तक पहुँचे ना किसी को समझ में ना आए, तब तक जो है वो किस सामने वाले को गलत ही समझता है। त अपनी बात को अपनी आवाज़ को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन तक अपनी बात पहुँचाइए, ताकि जो है आपके आस-पड़ोस के जो भी आपके सहकर्मी हैं, वो आपका जो है आपके साथ हो, ना कि आपसे थोड़े-से रूठे हुए आपसे थोड़ा-सा असहयोग में हों। सब के सब आपके साथ एक बार सहयोग में आ जाएँगे। और जब भी आप अपनी बात पूरी तरह से कहें तो आप हर बार जो है सामने वाले से फ़ीडबैक की उम्मीद करें। आप उसे कहें अगर वो कुछ नहीं कह रहा है, तो आप उनसे सीधा-सीधा जो है फीडबैक माँग लें। फ़ीडबैक माँगने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो जो है जो आपके जो खिलाफ़ या फिर जो आपके जो बातों से जो विचार नहीं रखते हैं सहमति नहीं रखते हैं, वो भी अपने विचार की अपनी सहमति रख पाएँगे कि मैं देखो इस-इस जगह पे जो है मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो आपके जो हैं आपके और भी सवाल क्लियर हो जाएँगे। आप जो भी उनके जो कहना चाहते हैं, आप छ आपके पास दूसरा और तीसरा तरीका पनप जाएगा उनके बात समझाने के लिए। आप हर काम में जो है पारदर्शिता रखें और अपनी ईमानदारी तो लगातार बनाए रखें। आप साफ़-साफ़ कहें। आप एकदम पानी की तरह जितना आप साफ़ कहेंगे, उतना ही ज़्यादा उन्हें भी साफ़ समझ में आएगा। और हर बार जब भी आप फ़ीडबैक माँगेंगे तो वो भी जो है आपको उसी तरफ उसी पानी की तरह बिल्कुल आपको साफ़-साफ़ जवाब दे पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सलाह अ, काम आएगी अ, मैंने जो भी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।
जी। हुँ, जी। जी। जी। जी, बिल्कुल आपने इस तरीक़े से अपनी बातें साझा की मैं इसको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अपनाऊँगा। और जैसे आपने बताया मैं उस चीज़ को बिल्कुल उसी तरीक़े से करूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।